ค่ะ ช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ ที่เปลี่ยนการศึกษาอะค่ะว่า เป็นยังไงบ้างคะ ในความเห็นของคุณน่ะค่ะ?
โอ้โฮ เอาจริง ๆ นะคะ ก็คิดว่ามันก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันน่ะค่ะ เพราะว่าพอเรามีการเรียนออนไลน์อะ มันเหมือนกับว่า เราสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ ที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ ตามสะดวกเราอะค่ะ เหมือนไม่ต้องแบบตื่น 6 โมงเช้า เพื่อไปเรียนที่มหาลัยแบบตอน 8 โมง อะไรอย่างนี้ อีกต่อไปแล้วอะ เหมือนแบบ "ฉันอยากเรียน 10 โมงก็ได้" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม พูดอย่างงี้ คุณยังอยู่ในวัยเรียนอยู่แน่ ๆ เลยนะคะ
<laughs> ก็อยู่ในวัยเรียน เมื่อ 20 ปีที่แล้ว <laughs>
<laughs> <chuckles> อา แต่ดูคุณแบบว่า ดูมีแบบประสบการณ์การเรียนออนไลน์ ไหนคะ? มีแบบว่า ล่าสุดเรียนออนไลน์เมื่อไหร่อะคะ?
ก็ ถ้าเอาเป็นล่าสุดเลยนะคะ ก็น่าจะประมาณอาทิตย์ที่แล้วค่ะ <laughs>
อ้าว อะไรอะคะ? ต้องเรียนอะไรเอ่ย?
อา คือพอดีว่า ตอนเนี้ยค่ะทำอาชีพ เอ่อ เป็นตัวแทนประกันใช่ไหมคะ แล้วก็มันจะมีสินค้าตัวหนึ่งที่เหมือนกับว่า ถ้าเกิดว่า ตัวแทนที่อยากจะขายสินค้าตัวนี้อะค่ะ ก็คือจะต้องสอบผ่านเหมือนกับว่า เซอร์ทิฟิเคิต ที่เขาเรียกว่า เป็น อ่า ผู้แนะนำการลงทุนให้ผ่าน อืม คือถ้าเกิดว่า เราสอบไม่ผ่านอะ
ค่ะ อือฮึ อืม อืม ก็คือให้เรียน อา
ค่ะ ถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็จะขายสินค้าตัวนี้ไม่ได้อะค่ะ
หมายความว่า เราต้องเรียนออนไลน์ก่อนเหรอคะ?
เออ จริง ๆ อะมันมี ท ทุกอย่างเลยค่ะ มีทั้งอ่านหนังสือ เรียนออนไลน์ แล้วก็ไปเรียนเป็น คลาสรูม อะค่ะ ก็คือมีหมดเลย แต่ต้อง
ให้เราเลือกเองเหรอคะ?
ใช่ คือมันเหมือนกับว่า ถ้าเกิดเราอยากจะสอบติด อะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องขวนขวายเอาเองว่า เราจะหาความรู้ทางไหน? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม อ๋อ อันนี้เป็นคอร์สที่แบบว่าเขาเปิดว่า คุณจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ?
ใช่ค่ะ คือจริง ๆ อะคอร์สมันไม่ได้เปิดหรอกค่ะ มันจะเป็นเหมือนกับว่า เขาอะให้สอบ แล้วการสอบอะมันก็ เนื่องจากว่า คนที่จะสอบไอ้ตัว เซอร์ทิฟิเคิต ตัวเนี้ย มันไม่ใช่เฉพาะคนที่ขายประกัน คือคนที่อยากจะเป็น marketing หุ้นที่แบบสั่งซื้อสั่งขาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือจำเป็นที่จะต้องเรียนแล้วก็มี เซอร์ทิฟิเคิต ตัวนี้ด้วยเหมือนกัน ดังนั้นน่ะค่ะ มันก็เลยจะมีค่อนข้างหลากหลายที่จะต้องมาสอบเนาะ แล้วดังนั้นน่ะ พอคนที่ต้องการตัวเซอร์ฟิ ตัว เซอร์ทิฟิเคิต ตัวนี้เยอะ เขาก็เลยมีแบบ อะ สถาบันติวนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ เสียเงินไหมคะเนี่ย?
ก็มีทั้งเสียเงิน แล้วก็ฟรีค่ะ คือต้องบอกว่าอย่างของตัวเองอะค่ะ ที่ คือสถาบันสอบที่สามารถให้ใบเซอร์ตัวนี้ได้อะ มีอยู่ 2 สถาบัน ซึ่งทั้ง 2 สถาบันน่ะค่ะ ถ้าเราสมัครสอบกับเขาเนี่ย เขาจะเหมือนมีคอร์สออนไลน์ให้เราอะเข้าไปเรียนได้ แบบประมาณ 6-7 ชั่วโมง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ โดยที่เขาคิดรวมไปกับค่าสอบไปแล้ว
อ๋อ ค่ะ อืม แล้วถามอย่างงี้นะคะว่า โดะ โดยส่วนตัวแล้วอะ คุณคิดว่า การเรียนออนไลน์ผ่านแบบว่า แบบที่คุณเรียน อย่างเงี้ย มันเป็นบวก หรือว่าลบอะคะ? ผสม ๆ หรือว่ามันควรจะต้องเป็นผสม ๆ กัน ส่วนตัวของคุณเองเนี่ย คุณมีมุมมองยังไงบ้างคะ?
ค่ะ เอาจริง ๆ อะ ก็คิดว่ามันมีควา ข้อดีข้อเสียแตกต่างกันน่ะค่ะ คือการเรียนออนไลน์อะ มันทำให้เราอะสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลา ที่มันค่อนข้างยืดหยุ่นใช่ไหมคะ เหมือนกับว่า หรือว่าบางทีเนี่ยเราเรียนไม่ทัน เราก็วนกลับไป เหมือน ถอย ถอย ถอยมันกลับไปอะ เพื่อที่จะไปเรียนซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่ง หรือว่าจะฟังไปเรื่อย ๆ ถอยวีดีโอไงคะ เหมือน อา
ค่ะ หือ หมายถึงยังไงคะ? ถอย อ๋อ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ ถอย ๆ ๆ ก็เลยแอบงงนิดหนึ่ง <laughs>
อา ก็คือ <laughs> ใช่ ช ก็คือถอยคลิปวิดีโอ ถอยกลับไปเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย คือเราสามารถเรียนรู้ได้จาก เทสต์ ของตัวเอง ไม่จำเป็น คือถ้าเกิดว่า เราไปเรียนร่วมกับคนอื่นเงี้ย ถ้าเราตามไม่ทันน่ะ เราก็ ก็คือตามไม่ทันอย่างนั้นน่ะ ก็เอ๋อ ๆ ไป อะไรอย่างงี้
อ๋อ ค่ะ
อืม แต่อันเนี้ย คือถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้ เราก็อาจจะย้อนวิดีโอกลับไปเริ่มต้นฟังใหม่อีกครั้งหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อดีของออนไลน์ แต่
อืม แล้วข้อเสียล่ะคะ?
ข้อเสียของออนไลน์ก็คือ เวลาคุณมีคำถาม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณจะไม่สามารถถามแบบเรียลไทม์ได้ อ่า ยกเว้นว่าเป็นการเรียนแบบเรียลไทม์นะคะ ไม่ใช่พวกวีดีโอ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา
ค่ะ อ๋อ
คือเหมือนกับคุณอาจจะ ไม่สามารถตั้งคำถามได้แบบทันที หรือคุณอาจจะไม่ ไม่ได้มีสติอยู่กับการเรียนตลอดเวลาอะค่ะ เพราะว่ามันเป็นการเรียนออนไลน์ คุณอาจจะอยู่ที่บ้าน แล้วคุณก็อาจจะ
อือฮึ ค่ะ อืม
เล่นกับหมาไปด้วย หรือว่าแต่งหน้าไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา มันไม่ได้แบบ
อือฮึ
ตั้งใจเรียนอยู่ตลอดน่ะ ค่ะ
อือฮึ แล้วในแง่ของมุม อันนี้เราพูดกันถึง อะ ในแง่ของมุม ของความเหลื่อมล้ำอะค่ะ คุณมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ? อย่างเช่นว่า อินเทอร์เน็ตเนี่ย บางทีเนาะ ก็ไม่ได้ว่าจะเข้าถึงทุกคนน่ะค่ะ ในบางพื้นที่เนี่ย ก็รู้สึกว่าชนบทกันดารจนเกินไป คุณน่ะค่ะคิดว่าเรื่องเนี้ย ควรจะต้องมีการรับมือยังไงบ้างเหรอคะ?
อือฮึ จริง ๆ อันเนี้ย ก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเลยอะค่ะ ที่เขาจะต้องกระจายความ เข้าถึงพวกเนี้ย ให้ไปครอบคลุมทุกพื้นที่อะค่ะ เพราะว่าจริง ๆ ยิ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดที่แบบบ้านไกล อยู่ห่างไกล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ควรจะยิ่งต้องมีพวกอินเทอร์เน็ต หรือว่าเรียนทางออนไลน์ เพราะว่า คุณลองคิดดูเด็กเล็ก ๆ อย่างเงี้ย กว่าจะเดินไปโรงเรียนน่ะ บางทีแบบ แล้วพ่อแม่ไม่ได้ไปส่งอะ แล้วเดินกันแบบ 1-2 กิโล อันนี้ คือ อย่างน้อยเนาะ บางคนก็ไกลกว่านี้อีก หรือว่าปั่นจักรยานไปเรียนจากบ้านเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันอันตรายด้วยอะ แล้วก็แบบดูไม่ปลอดภัยเลย แล้วกว่าเด็กจะไปถึง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่า ถ้าเกิดว่ามันมีออนไลน์ที่เด็กสามารถเรียนเองได้ที่บ้าน หรือว่าที่ไหนก็ได้ อะไรอย่างเงี้ย หรือใกล้ ๆ ชุมชนเขา โดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลอะ ก็น่าจะดีกว่าค่ะ
อือฮึ ค่ะ อือฮึ อะฮะ อืม อืม ๆ หมายถึงว่าคุณก็เห็นด้วยกับการแบบว่า ที่จะ มี อ่า การเรียนออนไลน์ในพื้นที่ชนบทเหรอคะ?
ใช่ค่ะ คิดว่าอย่างงั้นเลยค่ะ
อืม แล้วในเรื่องของอุปกรณ์ล่ะคะ ถ้าเกิดเป็น อะ นอกจากตัวของอินเทอร์เน็ตที่จะต้องมีแล้วอะค่ะ ก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องมีให้เด็ก ๆ กับทุก เออ กับเด็ก ๆ ทุกคนน่ะค่ะ คุณมองว่า อันเนี้ยมันจะเป็นการเปลืองงบประมาณไปไหมคะ ถ้ามองในฐานะ อะ ประชาชนทั่วไปคนหนึ่งอะค่ะ?
อือฮึ ก็ไม่คิดว่าเปลืองไปค่ะ เพราะว่าจริง ๆ เราจ่ายภาษีอะ รัฐบาลเอาภาษีไปทำเรื่องไร้สาระมากกว่าเรื่องการศึกษาเยอะอะค่ะ
อือฮึ อุ๊ย! <chuckles> คม
อืม คือถ้าเกิดมองว่า แบบ เอ่อ อ ถ้าละการแค่จะต้องมาซื้ออุปกรณ์ให้เด็กเรียนหนังสือแล้วมองว่า มันเป็นเรื่องสิ้นเปลือง อะไรเงี้ย น่าจะมีหลายอย่างมากกว่านั้น ที่มันสิ้นเปลืองมากกว่าการลงทุนในเรื่องการศึกษาของเด็กเหรา อือฮึ
อือฮึ อืม คุณก็คิดว่าควรจะต้องสนับสนุนในเรื่องนี้เนาะ แล้วถ้าเกิดว่าต้องเลือกอะค่ะ ระหว่าง อ่า ในอนาคตเนี่ยนะคะ ระหว่างการที่เรียนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบไปเลย อยู่บ้านใครบ้านมันแล้วก็เรียนน่ะค่ะ กับการที่ไปเข้าโรงเรียนเหมือนสมัยตอนที่เราเรียนทั่วไปเลย อย่างเงี้ย ส่วนตัวคุณแล้วอะค่ะ คุณรู้สึกว่าควรจะเป็นแบบไหนมากกว่ากันน่ะคะ?
ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ ถ้าจะต้องเลือกแค่อย่างเดียว อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ก็คงจะต้องเลือกไปโรงเรียนเหมือนเดิม เพราะว่าการไปโรงเรียนมันไม่ได้แค่ความรู้อย่างเดียวอะค่ะ มันได้เพื่อน ได้คอนเน็กชัน ได้ ทัน ทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนเฉย ๆ เพราะว่า ถ้าเกิดว่า เรียนออนไลน์อยู่บ้านอย่างเดียว เงี้ย เด็กอาจจะกลายเป็นเด็กอ้วน เพราะว่านั่งแต่หน้าจอไม่ไปไหน อืม ไม่มีการออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมอะไรเลย ไรเงี้ยค่ะ วัน ๆ อยู่แต่หน้าจอ เพราะว่าวันหนึ่งเด็กไทยเรียนกี่ชั่วโมงคะ?
ค่ะ เพราะอะไรเหรอคะ? อือฮึ หือ? <chuckles> อืม ค่ะ เหมาะ
อะ เราเรียนกัน แปด คาบ 8 คาบนะ อะ 6 ชั่วโมง เพราะว่ามีพักเบรก ถ้าเราต้องนั่งอยู่หน้าจอเฉย ๆ ให้เด็กนั่งอยู่หน้าจอเฉย ๆ 6-8 ชั่วโมงเนี่ย
แปด นะ แปด อือฮึ อือฮึ อืม
เด็กก็ต้องเป็นเด็กอ้วนแหละค่ะ ไม่มี ไม่มีทางทำอะไรได้เลย อือฮึ
อ๋อ อันนี้ขนาดไปโรงเรียนก็ยังอ้วนนะคะ บางทีคำว่า อ้วน พูดเบา ๆ ก็เจ็บเนาะ เออ <chuckles>
<laughs> ไม่หรอก คือกำลังจะบอกว่า มันก็ต้องมีไปทำกิจกรรม มีไปทำอะไรอย่างงี้บ้าง เพราะว่าเราเองอะกะ กำลังรณรงค์ให้เด็กอย่าติดจอมากเกินไป แล้วถ้าเกิดว่า สุดท้ายเนี่ย เรามาเลือกให้เด็กเนี่ยอยู่กับจอตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ แต่ที่เราบอกว่า เออ มันมีประโยชน์ อย่างที่บอกว่า บางทีอะครู ครูที่โรงเรียนอาจจะไม่สามารถตอบคำถามสิ่งที่เราอยากรู้ได้ตลอดเวลา อะไรอย่างเงี้ย เราก็พึ่งพาอินเทอร์เน็ตในการหา มันควรจะเสริมไปด้วยกัน ไม่ใช่ให้เลือกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอะค่ะ
นั่นน่ะสิ อืม อือฮึ ค่ะ อืม หรือว่ามันก็อาจจะเป็นการเรียนแบบผสมไหมคะ? ไฮบริดอย่างงี้ไหม?
ใช่ค่ะ ก็ถ้า ถ้าเรียกก็คือควรจะเป็นอย่างงั้นแหละว่า มันควรจะผสมผสานกัน อาจจะมีการไปโรงเรียนเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าอาจจะมีการให้นักเรียนทำ รีเซิร์ช อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า ทุกวันเนี้ยการเรียนของเราอะ มันมีแค่คำตอบแค่ถูกกับผิดอะ มันควรจะแบบบูรณะไอ้เรื่องนี้ออกไปด้วย ว่า แบบเลิกแบบสอนแบบถูกกับผิดได้แล้ว ควรเลิกสอนเป็น ควรจะสอนเป็นวิธีการคิดมากกว่า แล้วก็มา ดีเบต มาคุยกันในห้องว่า เออ ทำไมถึงคิดอย่างงั้น ทำไมถึงคิดอย่างงี้ ไม่ใช่ว่าแค่แบบตอบถูกผิด อะไรเงี้ย ก็ให้เด็กไปทำ รีเซิร์ช ไปหาข้อมูลมา แล้วก็เอามา discuss กันดีกว่า
ค่ะ อือฮึ อ๋อ แล้วถ้าส่วนตัวของคุณเนาะ กลับไปเรียนได้ในสมัยเนี้ย อะ สมมติว่าเราย้อนวัยไป อา เป็นแบบนักศึกษาหรือว่านักเรียน อย่างเงี้ยค่ะ ตัวคุณเองเนี่ย คุณอยากจะเลือกเรียนเป็นออนไลน์ หรือว่าเรียนแบบไปโรงเรียนอะคะ?
ค่ะ อือฮึ
ถ้าตัวคุณเองเลยนะ อือฮึ
ก็ต้องผสมเหมือนกันค่ะ เพราะว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่า ถ้าเราเรียนออนไลน์อะเราไม่มีทางโฟกัสกับการเรียนเรา 100% เราเป็นคนที่ไม่ใช่คนขยันน่ะค่ะ เป็นคนขี้เกียจ <chuckles> ดังนั้นน่ะ ถ้าให้แบบมานั่งเรียนทั้งวัน 100% อย่างเงี้ย แล้วยิ่งแบบ อะ เรียนคณะวิศวะ เงี้ย มันยาก แล้วการที่เราจะต้องมานั่งจดจ่อกับอะไรยาก ๆ เอง โดยที่แบบมันไม่มีคนมานั่งบังคับเรา อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราก็เสียสมาธิค่ะ เดี๋ยวเราก็เดินไปหาอะไรกิน เดินไปนอน เดินไปอะไรอย่างเงี้ย อือฮึ ดังนั้น มันก็ยังจะต้องเป็นการผสมกันอยู่ดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถามว่าทำไมถึงเลือกผสม? เพราะว่ามหาลัยเราไกล ไกลบ้าน เราแค่เดินทางเราก็เหนื่อยแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า เออ ถ้าไปอาทิตย์ละ 2 วัน แล้วเรียน ส ออนไลน์ 3 วัน เราก็โอเคค่ะ
อืม อืม ค่ะ อือฮึ อืม อืม อา อ๋อ คุณคิดว่าควรจะเป็นผสมแบบนี้ แต่ถ้าเกิดว่า ในกรณีที่เป็นเด็กเล็ก ๆ เรากลับไปที่เด็กอีกทีอะนะคะ อ่า คุณคิดไหมว่า เด็กเล็ก ๆ เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะกับการเรียนออนไลน์อะค่ะ เพราะว่าสมาธิเขาก็จะสั้นเนาะ อย่างเงี้ย คุณมีวิธี คิดว่าถ้าใน เกิดว่าคุณน่ะเป็น เป็นบุคลากรที่อยู่ใน อ่า แบบว่า ส การศึกษา เงี้ยค่ะ คุณคิดว่า จะมีวิธีไหนรับมือกับการให้เด็กเล็ก ๆ เรียนออนไลน์อะค่ะ?
อือฮึ อื้อฮือ ก็อย่างที่คุณบอกแหละค่ะ มันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันในการที่จะให้เด็กอะมาตั้งใจโฟกัสเรียน แต่คิดว่า โดยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่า เด็กเล็กอะเขาไม่ควรจะต้องมานั่งเรียนเนื้อหาวิชาการแบบทั้งวันอยู่แล้ว เพราะปัจจุบันเนี้ยขนาดเขาไปเนิร์สเซอรีกัน เขาก็ หมายถึงว่าเรียนอนุบาลอะนะคะ เขาก็เรียนกันแค่ครึ่งวัน ดังนั้นน่ะ ชั่วโมงเรียนของเด็กมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเต็มวันอยู่แล้วอะค่ะ แล้วสื่อการสอน การที่เราจะให้เด็กสนใจมันก็ต้องเป็นพ่วงไปกับตัวการ์ตูนน่ารัก ๆ อะไรอย่างเงี้ย เป็นการ เขาเรียกว่าไรอะคะ? สอนในรูปบอก ในรูปแบบของการแฝง แฝงเข้าไปในพวกตัวน่ารัก ๆ อะไรพวกเนี้ย คงไม่ใช่แบบ เป็นตัวหนังสือล้วน ๆ หรืออะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ มันก็ไม่เหมือนกัน
อืม ค่ะ อืม ก็จริง อืม ตรึงใจเหรอ? อื้อฮือ อื้อฮือ แล้วคุณคิดว่า ช่วงวัยที่เหมาะกับ สำหรับการเรียนออนไลน์เนี่ย ควรจะเป็นช่วงวัยไหนคะ? ถึงจะเหมาะจริง ๆ อะ
ถ้าเหมาะจริง ๆ ก็น่าจะมหาวิทยาลัยอะค่ะ เพราะว่าอย่างเด็กมัธยมอะ ถึงแม้ว่าเขา จะ บางคนอายุจะแบบเกิน 15 ปี สามารถที่จะแบบคิดได้ แต่เขาก็ยังเป็นเด็กอยู่อะ เขาก็ยังมีความแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียนสักเท่าไร อะไรเงี้ยค่ะ แต่พอมหาลัยอะ รู้สึกว่า ทุกคนมันใกล้กับการเข้าสู่อาชีพแล้ว อะไรเงี้ย เขาก็ควรจะต้องแบบ
อือฮึ อืม
ขวนขวายหาความรู้เพื่อที่จะได้จบไป แล้วก็ไปทำอาชีพที่ตัวเองอยากจะทำได้ อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็น่าจะมีความรับผิดชอบมากพอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้ในระดับหนึ่ง อืม
อืม ก็จริงนะคะ แล้วอย่างเงี้ย ทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดกันมานะคะ สำหรับการเรียนออนไลน์แล้วเนี่ย คุณมองว่า การเรียนออนไลน์ในบ้านเราอะค่ะมี จุดไหนที่มันควรจะต้องปรับปรุงไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ ก็จริง ๆ อาจจะไม่เฉพาะกับบ้าน เรา เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วอะ ของต่างประเทศก็มีปัญหาเดียวกันที่ว่า เวลาเราเรียนอย่างเดียวอะ มันก็จะทำให้คนง่วงนอน แล้วก็จะหลับ แล้วก็มัน ก็กลายเป็นแบบไม่รู้เรื่อง เพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่ interaction มันไม่ใช่การคุย ว โต้ตอบกัน มันเป็นการแบบสอนฝั่งเดียว อะไรเงี้ยค่ะ อ่า ถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่อหน้าครูอะ มันยังมีความแบบเกรงใจไม่กล้าหลับ เดี๋ยวครูเอาไม้กระดานเขวี้ยง ใส่ เรา อะไรงี้ใช่ ไหม? เออ แต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบมันต้องหาวิธีการสอนให้มันสามารถให้นักเรียนมีส่วนร่วมได้ตลอดเวลา แล้วก็ทำให้เขาแบบ ไม่เบื่อหรือว่าไม่หลับ อะไรเงี้ยค่ะ
คือ <chuckles> ค่ะ อือฮึ อือ ก็จริง อืม นี่คือประสบการณ์จริงที่คุณเจอมาเลย ใช่ไหมคะเนี่ย? <chuckles>
<chuckles> จะว่าอย่างงั้นก็ได้ เพราะว่าหลับคาคลิปไปก็หลายอันอยู่ <chuckles>
อ๋อ คือส่วนใหญ่เป็นคลิปเนาะ โอเค ค่ะ วันเนี้ยแบบว่าเป็นความรู้เน้น ๆ เลยนะคะ ยังไงขอบคุณมากเลยค่ะที่มาแชร์เรื่องการเรียนออนไลน์ในการศึกษานะคะ ค่ะ ขอบคุณ สวัสดีนะคะ
ค่ะ